باحاول أثبت على موقفي طول الوقت، فدي أول قاعدة.
تمام، جميل، طبعًا دي أهم حاجة. إمم، إيه هي تاني حاجة؟
تاني حاجة بقى آه، طبعًا دي أهم حاجة. تاني حاجة إنه بتكلم بالراحة باهدى بابقى هادية يعني ما باتعصبش خالص، هو بيبقى متشال ومتهبّد وعمال يهبّد في الأرض وممكن يرمي نَفْسه في الأرض من العياط، أقول له على فكرة هتتعب وأنا مش هغيّر رأيي وبالراحة جدًا أنت عايز تيجي تلعب معايا؟ أوكي اتفضل أنا موجودة تعالَ نلعب مش عايز تلعب؟ أنت هتفضل متضايق وزعلان وعينك هتوجعك، وما تعرفش تنام، وأفضل أقول له بقى الحاجات الكتير الوحشة اللي هتحصل مش هادّيك chocolate بكرا في الschool ومش هاعمل مش عارفة إيه.
إمم. <laughs> يعني حاجات كده تخلّيه يقتنع يعني، يسمع الكلام ويهدا.
آه، كتير بقى. آه، اللي هو اللي أنت اللي أنت فيه مش هيجيب نتيجة، يعني اللي أنت تعمله ده مش هيجيب نتيجة.
أيوه، فهمتِك.
بس، أنا الأول الصراحة برضه عشان ما أبقاش كذابة، الأول كنت باتعصب
آه أكيد، يعني بُصّي طبع الأمهات كده يعني.
يعني ما كانش لسه عندي آه، ما كانش لسه عندي المهارة بتاعة ال ال الحوار ده.
إمم. إنِّك تبقي هادية عشان خاطر آه.
فكنت باتعصب فكنت باتعصب، فكنت بالاقي ردود فعل بقى عِند أكتر فقُلت إيه ده؟ لأ خلاص ما ما مش نافعة الطريقة دي نشوف طريقة تانية وهكذا يعني.
إمم. إمم. يعني يا هدوئِك جِه بعد تجربة العصبية اللي لقيتيها مش نافعة، مش أحسن حاجة معاهم يعني، بتخلّيهم يزداد الأمر سوء أكتر.
إمم. آه، هي في كل الأحوال العصبية مش نافعة، بس أنتِ كأم غصب عنِّك أنتِ لسه برضه بتتعلمي ده أنتِ أم أول مرّة برضه فاهمة؟ فأنتِ برضه بتتعلمي يعني شوية بتعملي طريقة تلاقيها مش نافعة، فالمفروض ال الطبيعي يعني إن إن إحنا بنجرّب طُرق كتير مش إن إحنا لأ، إحنا شخصيتنا عصبيين فإحنا هنفضل عصبيين مع ولادنا ما ده تخلّف عقلي بقى أنتِ كده مجنونة بقى. <laughs>
إمم. أيوه، أيوه، فهمتِك. صحيح، ي ما ينفعش إن يعني، ما ينفعش تب تبُصّي العصبية اللي فيكِ مثلًا أو طبعِك العصبي على أولادِك وهُم أصلًا لسه مش فاهمين، لسه بيتكوّنوا، لسه بيتعلموا.
آه. هُم ما لهمش دعوة أصلًا بشخصيتِك دي، آه.
بالضبط كده، يعني لازم تكوني شخصية مناسبة ليهم هُم على سنّهم وتفكيرهم وكده يعني، طَب أنتِ كنتِ إزاي بتخلّي الموضوع يعني لذيذ كده وبالحب بينكم؟ يعني أو ع عودتيهم إزاي على إن هو موضوع كده حلو، مش حاجة قانون بقى وفرض و ولازم تلتزبوا ب تلتزموا بيه وكده إنه يحس يعني إيه يخلّي الموضوع بالنسبة لهم حاجة حلوة وعادي يعني إحنا مش مشكلة مش بنمسك تليفون مش مشكلة مش ب يعني وبالنسبة لهم حاجة عادية، يعني أمر مُعتاد؟
صحيح. إمم. إمم. إمم. أ بُصّي هو احنا عشان أنا لسه باقول لِك إن أنا لسه في الprocess دي، <chuckles> فإحنا دلوقتي يعتبر عدّيتا حوالي أسبوعين في الموضوع ده اللي هو لو حتى بقينا مشغّلين التلفزيون بنشغّل الكؤتون شوية ونقفله ما بيبقاش في عصبية عادي ن أو ال أو اللي أنا عايزه تاني أو كده بس م أنا بقيت باقول لهم بقى يعني م جيت ف جيت من حوالي 3 أيام هيموتوا على التليفون عايزين يلعبوا games فقُلت لهم طيب أوكي ماشي نُص ساعة وكده طيب أوكي اتفقنا يا جماعة لمّا آخُد التليفون مش عايزين عياط مش عايزين hysteria عشان كده مش هادّيه لكم تاني بلا، بلا، بلا أوكي فجيت لمّا خدت منهم التليفون اتعصبوا قُلت لهم شُفتوا بقى التليفون بيعمل فيكم إيه؟ أنتم كنتوا عصبيين الفترة اللي فاتت قالوا لي لأ. قُلت لهم شُفتوا بقى، شُفتوا، شُفتوا نتيجة التليفون؟ <laughs>
إمم. إمم. جميل. إمم. آه. يعني لسه بيحاولوا يتعوّدوا.
فهمتِ؟